जी, आप स बिल्कुल सही बोल रहे हैं, स्मार्टफ़ोन ने हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है, यह केवल एक संचार का उपकरण नहीं रह गया है, बल्कि अब यह मनोरंजन, शिक्षा, व्यापार, स स्वस्थ है और अन्य कई क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण, ये भूमिका निभा रहा है पर कुछ कारणवश यह हमारे लिए हानिकारक भी होता जा रहा है।
हाँ, य येही वैसे बुफ़ स्मार्टफ़ोन ने बहुत मदद की है, जैसे लोग ग गाँव के लोगों को शहरों से जोड़ने का काम कर रहा है, जैसे उन्हें बहुत सारी फै अ, सुविधा प्रोवाइड करा अ उम, देने की कोशिश करता है वो, कि उन्हें अच्छी हेल्थ की अच्छे हॉस्पिटल मिलें, अच्छी अ अ, फ़ैसले फ़ेसि अ, फ़ेसिलिटीज़ मिलें।

अ, जी, जी, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, आजकल बैंकिंग फ़्रॉड भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। कई मासूम लोग, जैसे अ, जो कि धोखाधड़ी, फ़्रॉड का शिकार होते जा रहे हैं। जैसे कि फिशिंग का अ, क आपका ईमेल, एसएमएस या व्हाट्सऐप के ज़रिए नकली लिंक भेजना, जो दिखने में असली बैंक वेबसाइट लगता है। जब आप उसमें अपनी जानकारी, एटीएम नंबर या ओटीपी पासवर्ड डालते हैं, तो हैकर आप हमारा अकाउंट ही हैक कर लेते हैं। तो इसके लिए, बचाव के लिए क्या कारण हो सकते हैं?
हाँ जी, तो बचाव के लिए तो यही है कि लोगों को जागरूक करा जाए, जैसा कि अ, नॉर्मल वर्कशॉप कि ऐसे ही हमें बूटकैम्प चालू करनी चाहिए, जो कि ऑनलाइन, जो लोगों को टीच करें, जो कि ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं हैं, उन्हें समझाएँ कि ऐसा कुछ नहीं होता है। जो ने अ, जो अ, स्टेप्स हैं, उन्हें लेनी चाहिए बैंक को कॉन्टैक्ट करके, या फिर अ, जो लोकल बॉडी सरकार की है, उससे कॉन्टैक्ट करके उन्हें इससे पहले पूछना चाहिए कि, ये जो हो रहा है, ये ठीक है, या फिर गलत है? ये सब उन्हें सिखाना चाहिए।

जी, सही बोल रहे हैं आप। अ, हमने जैसे आमने-सामने की बातचीत कम हो गई है, जिससे रिश्तों में भी भावनात्मक जुड़ाव घट चुका है पहले के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा, सोशल मीडिया पर ज़्यादा समय बिताने से असली दुनिया के रिश्ते पर भी असर पड़ रहा है और हर समय फ़ोन पे व्यस्त रहने से परिवार के साथ बिताने का समय भी कम हो गया है।
हाँ, लोग आजकल ऐसे हो गए हैं, लोग आपस में ज़्यादा बात कम करते हैं, फ़ोन पे ज़्यादा बात करते हैं। अगर वो एक घर में भी हैं र अ, दूसरे कमरे में भी बैठे हैं तो फ़ोन से ज़्यादा बात करना प्रेफर करेंगे किसी काम के लिए, ना कि सामने से जाकर।